Halo selamat sore.
Sore, Bang. Apa kabarnya nih?
Alhamdulillah baik Bang. Abak Abang sendiri apa kabar nih?
Ya baik juga, Kak. Ya, sehat saj lah.
Hmm ya ya. Sore-sore gini mau ngobrol apa nih?
Ini kayaknya yang lagi sedikit booming ya, ap eee, ngobrolin tentang korupsi gimana nih?
Mhm. Korupsi waduh, liga korupsi Indonesia ya, itu masuk divisi baru kayaknya di liga PSSI nantinya. <chuckles> Oke oke boleh tuh menarik Bang, menarik. Ada topik apa nih, tentang korupsi yang kita mau bicarain?
Iya, ini iya. <laughs> Ini, mmm, situasi politik maupun berbagai lini lah ya, ap apa sih biasanya ya Bang, kalau orang-orang itu penyebab utama korupsi apa sih di Indonesia itu sebenarnya ya Bang?
Ya. Hmm ya ya. Eh. Eee, penyebab polu eee, korupsi di Indonesia tuh biasanya karakteristiknya Bang, karakteristik orangnya ya, sama kebutuhan gaya hidup sih biasanya. Jadi katanya ya saya pernah baca, jadi, eee, seseorang tuh baru menunjukkan wajah aslinya ketika mereka mempunyai kuasa dan uang. Kemudian <smacks lips> uang dan kekuasaan itu bisa itu katanya katanya beberapa pejabat ya sama, beberapa yang di penjara sana ya, pejabat sama mantan-mantan pejabat yang udah pensiun. Uang dan kekuasaan itu benar-benar membutakan, dan itu berat banget untuk, eee, menghilangkan kele keterlenaannya gitu Bang. Jadi memang katanya su-susah Bang uang dan kuasa itu memang, banyak yang bilang uang dan kekuasaan itu penting, dan memang penting penting tapi itu juga sebuah cobaan sih sebenarnya Bang. Karena uang dan kekuasaan itu bisa jadi fitnah juga sih buat diri kita sendiri dan orang lain. Kalau kita nggak bisa menguasainya ya, malah uang dan kekuasaan tuh malah menguasai kita, bukan kita yang menguasai mereka. Akhirnya terjadilah korupsi itu he ya, gaya hidup yang berlebihan ya kan. Karena banyak tuh kejadiannya kalau misalnya kita sekarang gaji UMR Rp3.000.000 ya kan, ya udah gaya hidup segitu-segitu, tapi nanti naik 2 kali lipat Rp6.000.000 gaya hidupnya naik juga. Terus wal kita dapat Rp100.000.000 per bulan pun gaya hidup juga naik juga beda. Mungkin kalau Bill Gates kali ya, kayak Bill Gates mungkin kita beda ya. Kalau Bill Gates katanya bisa deh walaupun Rp100.000.000 per bulan dia tetap gaya hidupnya Rp3.000.000 per bulan katanya. Wow! Frugal ya, frugal living, frugal living katanya. Kalau Mas sendiri gimana Mas? Bagaimana cara Mas merespon masalah korupsi yang masih terjadi nih dan kenapa sih kok bisa terjadi korupsi itu?
Iya. Oh, lebih ke politik. Oh, menarik menarik. Mhm. Iya. Mhm. Iya. Iya. Jad Iya. Wah, iya menarik sih itu. Iya. Iya. Ah, iya, ya ya. Mhm. Beda, iya. Iya, malah bingung mungkin. <chuckles> Kaya Mesir